Bah, heu, c'est mes parents qui ont eu le déclic pour moi, du coup, <chuckles> en me voyant, heu, comme je te disais à 45 kilogrammes, enfin, voilà, ouais, je suis passé de 55 à 45, à 10 kilogrammes en moins en 2 mois. Ouais c'était flippant, <chuckles> mais bon, ça va. Heu, aujourd'hui, heu, je suis à 66 donc c'est
Ah oui, oui, oui. D'accord, et toi, et finalement avec ton nouveau copain, quand vous avez pris la maison, tu t'es dit par contre, bah, quand tu as remonté la pente, heu: «Je ne ferai plus la même erreur, heu, ah, heu, c'est fini, je ne resterai plus jamais finalement, heu, s heu, dans une pièce dans le noir, faut, heu» bah, en l'occurrence, là, des LEDs derrière l'ordinateur, mais en tout cas, c'est ce que tu t'es mis, heu, heu, en pratique dans le sens où, heu, plus aucune pièce, heu, heu, dans ta nouvelle maison est toute noire finalement? Il y a toujours des lumières ou?
C'est ça. Exactement. Heu, si, la seule pièce qui est noire c'est le dressing, mais du coup là, j'ouvre la fenêtre enfin le la le volet, comme ça au moins, tu vois, je vois vraiment bien, et il y a de la lumière du soleil. En vrai, tu vois, je pense que c'est ça qui est super important, c'est que, ouais, déjà cette prise de conscience était importante et heureusement que j'ai vécu cette expérience pour pouvoir aujourd'hui savoir que la lumière, c'est important.
Ah oui. <chuckles> Oui, oui. Oui, oui, c'est
Mais plus tard, quand j'aurai une autre maison parce que là, c'est la maison de mes parents, tu vois, que je leur loue et enfin, bref, voilà, c'est un petit bordel. Heu, donc c'est temporaire, effectivement, c'est un peu éphémère, et en fait, si un jour, j'ai une maison, je veux absolument, tu vois, qu'il y ait une pièce qui donne un peu sur une vue sur un jardin ou quoi, mais où c'est un peu avec une fenêtre ouverte en face, tu vois? Genre j'aimerais mettre mon bureau, tu vois, avoir, heu, l'écran et cetera, et en face, avoir, genre, vraiment des fenêtres, tu vois, pour que je vois dehors ce qui se passe. Voilà exactement. En fait, que la la fenêtre soit pas, genre, en hauteur et en longueur sur le enfin, en largeur pardon, mais plutôt tout du long de d'un mur ou quoi, tu vois? Un peu plus petit forcément, mais
temporaire, oui. Ah, oui le soleil rentre, heu, finalement dans la pièce. Oui, comme une sorte de baie vitrée, les grandes fenêtres dans les appartements en métropole, là les gre
C'est ça. Sauf que, tu vois, il faudrait laisser quand même un un bon 1 m, heu, 60 de mur, tu vois?
Oui, oui.
Et que, genre, peut-être, heu, 40 centimètres de de fenêtre sur le haut. Et du coup, voilà, c'est ça que j'aimerais trop avoir, tu vois? Parce que, bah, je me dis: «Imagine, tu as une maison près d'une forêt ou quoi, tu vois, un petit peu, genre, quand tu es en train de jouer aux jeux vidéos, tu regardes et là, tu vois un peu ce qui se passe dehors, peut-être tu vas voir, heu, une petite biche, heu, un truc, tu vois, un peu naturel, en fait» et surtout avec de la lumière du soleil qui va être import
D'accord. Oui, oui, et en et en termes de productivité, parce que là, tu as mentionné les jeux vidéo, mais heu, si tu p il t'arrive de travailler sur l'ordi parfois, en termes de productivité pardon, c'est toujours plus agréable de voir la forêt, les animaux, en l'occurrence la petite biche qui passe, tu vois, c'est toujours plus agréable, heu, pour la productivité au travail, finalement.